Hi, du, also, ich würde gerne mit dir über etwas reden. Und zwar, das ist, ähm, die Art, wie ich bestimmte Sachen konsumiere in meinem Alltag, weil ich da sehr viel drüber nachdenke in letzter Zeit und irgendwie so 'n bisschen feststecke in der Art, wie wie es wie ich denke, dass es richtig ist, ähm, sich zu verhalten im Sinne von was man wo konsumiert und wie viel Geld man für was ausgibt. Genau, das beschäftigt mich grade sehr.
Okay, also ja, sorry.
Ähm Nein, nein, aber wolltest du <chuckles> was fragen?
Ne, ne, sprich gerne erst mal zu Ende.
Genau. Also, um es, äh, zu erklären ähm, ich habe nicht viel Geld. Also, ich, ähm, bin wirklich nicht, äh kein Gutverdiener, würde ich mal sagen. Ähm, deswegen mache ich mir jetzt auch eigentlich gar nicht so die Riesensorgen, dass ich total, äh, überschwänglich über mein Verhältnis raus leben könnte, weil das geht einfach gar nicht von meiner finanziellen Situation heraus. Aber trotzdem macht man sich, glaube ich, in der heutigen Zeit, in unserer Ge Gesellschaft immer die Gedanken ähm wie man halt am verantwortlichsten lebt und dazu gehört, glaube ich, auch halt der Konsum. Ähm, und mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Z Menge an Zeit an sozialen öffentlichen Orten zu verbringen, was in unserer Gesellschaft grundsätzlich mit Konsum verbunden ist, meiner Meinung nach. Weil das spielt sich halt hauptsächlich vor allem im Winter, im Sommer ist das natürlich 'n bisschen anders, aber vor allem im Winter spielt es sich hauptsächlich so an Orten wie Kneipen oder einfach Restaurants oder irgendwo, wo man halt zusammensitzen kann. Ähm, aber damit der Ort quasi bereitgestellt ist für dich, musst du ja auch was konsumieren und ich mache das ja auch gerne. Aber ich hänge manchmal so in dem Zwiespalt, so: wie viel Geld sollte man wirklich dafür ausgeben, zum Beispiel auch proportional von seinem Einkommen. Weil manchmal denke ich mir schon: „Boah, jetzt gibst du halt irgendwie mehrere 100€ im Monat dafür aus, obwohl du superwenig verdienst.“ Aber auf der anderen Seite ist mir das so wichtig, weil Kannst du damit was anfangen? Weißt du ungef irgendwie, was ich meine mit dieser Diskrepanz?
Absolut, also, erst mal vielen Dank, dass du das überhaupt mit mir teilst, das ist ja auch 'n wirklich extrem persönliches Thema, und ich merke ja auch schon von dem, was du grade erzählt hast, dass es dich auch sehr schwer beschäftigt, und, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, wovon du sprichst, also, was du meinst mit dieser Diskrepanz. Also, zuallererst mal, ich glaube, es ist schon mal sehr viel wert, dass du dir überhaupt darüber Gedanken machst. Also auch wenn du sagst: „Hey, ich habe jetzt nicht unbedingt super viel Geld auf dem Konto“, und trotzdem machst du dir Gedanken um nachhaltigeren oder bewussteren Konsum. Und, ähm, da wäre erst mal meine Frage in Bezug auf das gehen wir mal gerne auf das Beispiel ein, das du grade erwähnt hast, dass du jetzt, äh, des Öfteren mal auswärts unterwegs bist mit Freunden. Was ist das denn, wofür du so richtig viel Geld ausgibst? Und wenn du Geld dafür ausgibst, hast du das Gefühl, es hat sich in Anführungszeichen nicht gelohnt? Also, merkst du dann auch so 'n bisschen, dass du da am Ende des Monats dasitzt und dir denkst: „Boah, das war jetzt nicht so wirklich es wert?“
Mhm. Also, erst mal, um auf die Frage zu antworten, das Meiste, wofür ich Geld ausgebe, ist, denke ich mal, Getränke, ähm, also, Essen gehen erlaube ich mir nicht so oft, einfach, weil das ich also, ich kann's mir ja schlicht und ergreifend nicht leisten. Ähm, es deswegen geht's jetzt mehr um Getränke, um mal 'n Bier oder so was. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich das bereue oder dass es irgendwie, äh, dumme Ausgabe war, also, wirklich. Ähm, und selbst, wenn es darum geht, auch für Leute zu be zu bezahlen. Mir ist es sehr, sehr wichtig, ab und zu mal einfach auch Leute einzuladen, wenn es irgendwie grade weiß ich nicht, ich find's einfach schön für für Menschen auch zu zahlen, und wenn ich mal mit Leuten weggehe, die ich auch nicht oft sehe oder so was, dann: „Komm ich, zahle jetzt mal 'ne Runde.“ Ähm, und ich habe wirklich nie das Gefühl, das ist irgendwie verschwendetes Geld. Ähm, ich habe halt manchmal am Ende des Monats oder in bestimmten Phasen weiß ich: „Okay“
Ja.
„so sehr mir das das Herz bricht, aber diese Woche wird's schwierig, weil sonst kann ich mir kein Essen mehr kaufen, <chuckles> wenn ich jetzt weggehe.“ Das also, dann ist es halt so akut, weißt du, dass ich einfach nicht mehr zahlen kann sonst. Oder ich weiß, wenn ich jetzt halt heute Abend hier 40 € lasse, dann wird's am Ende der Woche ganz, ganz eng werden, wie es das Essen angeht.
Ja, klar. Okay. Okay, ich verstehe. Das klingt aber in erster Linie schon so, dass du jetzt im Bezug auf das Auswärts ähm, äh, Trinken sehr bewusst eigentlich konsumierst. Also, ich glaube, dass du dir da mehr zugutehalten kannst als du glaubst, also, dass du da durchaus auch dein Budget im Blick hast und eben auch sagst: „Okay, ich kann jetzt nicht komplett über die Stränge schlagen“, aber solange du- und das fand ich jetzt auch super, dass du das auch angesprochen hast- solange du im Blick hast: „Okay, ich muss mir auch noch meine Lebensmittel leisten können oder ich muss auch mal was äh, was Kleines auf die Seite legen können.“ Ich glaube, das ist schon mal für dich, ähm, wahnsinnig wichtig, um einfach so 'ne Art von Sicherheit und Stabilität zu empfinden.
Genau.
Da wäre eigentlich äh, ja, wäre da meine Frage, hast du denn andere Themen? Also, hast du andere Felder in deinem Leben, wo du denkst, oah, da gibst du richtig viel Geld aus? Also, hast du zum Beispiel irgendwie ganz viele Abonnements oder kaufst du relativ viele Klamotten in Anführungszeichen, wenn man das Budget dagegenhält? Also, hast du das Gefühl, du nimmst da mehr weg, als du müsstest?
Tatsächlich nicht. Also
Okay.
ich glaube, ich würde wirklich sagen, dass das ist so meine, wie sagt man das so: „Meine Allowance", für für irgendwie Freizeit und Spaß und sonst, ähm, habe ich wirklich nicht viel. Also wie du wie du's ja auch angesprochen hast, ich meine, es kann ja auch kein Dauerzustand sein, dass man halt wirklich immer nur guckt: „Kann ich mir noch was zu essen kaufen?“ Ich meine, man braucht ja auch 'n paar Rücklagen für na, ja, du musst ja auch manchmal neue Schuhe kaufen oder sonst was, aber ich kaufe so <clears throat> ähm, so selten irgendwie Klamotten oder so was. Ich kaufe sowieso eigentlich immer secondhand, aber, ähm, meistens ich weiß auch nicht, aber ich hab's Gefühl, meistens klaue ich mir irgendwas von meinen Freunden. <laughs> Ähm, also ich keine Ahnung, ich kaufe mir vielleicht im Jahr 3 Kleidungsstücke, wenn's hochkommt. Ähm, also ich habe eigentlich nichts so großes und ich bin auch wirklich happy damit. Ich ich ich sehe da kein Problem, aber für mich ist es dieses Thema einfach so wichtig, weil das halt also wie gesagt, grade im Winter, im Sommer ist das alles noch mal 'n bisschen anderes, weil da kann man sich draußen treffen und so was, aber, ähm, im Winter vor allem ist das halt der Weg, wie man, ähm, abseits von, weiß ich nicht, Uni oder Arbeit, wenn man so was hat
Ja. Mhm. Ja. Okay, ja.
ähm, soziale Kontakte pflegt und natürlich bei sich daheim. Aber gerade wenn man irgendwie auch ab und zu im Homeoffice arbeitet und nicht immer nur daheim sein will, äh, wie man halt rausgeht. Und deswegen ist es für mich so dieses Ding, weißt du, manchmal denke ich: „Boah, das ist halt schon einfach auch Geld, was da draufgeht.“ Aber mir ist es, also d wie du eben merkst, das ist ja beträchtliches Maß an Geld, was ich für mich, ähm was also, ich meine, das ist im Endeffekt natürlich nicht so viel, aber es ist für mich bedeutet es viel. Aber ich weiß auch, wie wichtig mir das ist. Und manchmal f frage ich mich so irgendwie, ob es quasi normal ist, dass es mir so wichtig ist und ob ich das rechtfertigen sollte, wenn zum Beispiel Kommentare kommen so: „Ja, kein Wunder, dass du kein Geld hast, wenn du halt irgendwie 2, dreimal die Woche abends weggehst“, und ich so so: „Hä? Was macht ihr denn?“ Also, ich will ich will doch nicht nur daheim sitzen so. Weißt du, was ich meine?
Ja. Mhm. Ja, absolut. Also, zuallererst mal solltest du dich nicht, äh, beschämen lassen von außen, äh, für was du dein Geld ausgibst. Also du sollst dich hier vor niemanden rechtfertigen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist dein Geld, das ist auf jeden Fall dein dein Leben. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz großartig, wie du an die Sache rangehst. Also, ich finde, du hast schon ein Bewusstsein für insgesamt sehr bewussten und nachhaltigen Konsum im Alltag. Also du sagst auch ganz klar und deutlich: „Hey, ähm, ich habe 'n ganz striktes Budget.“ Dass du überhaupt guckst, dass du da wirklich im Budget bleibst, ist schon mal wahnsinnig viel wert und es ist ja auch deine dein, äh, gutes Recht, ähm, zu entscheiden, wie du's ausgibst und ich denke auch: „Hey, das Leben gehört gelebt.“ Und wenn du sagst: „Hey, das ist mir so wichtig, ich möchte nicht zu Hause sein“, und du hast da auch keine Freude dran, in deinem Kämmerlein zu sitzen und sozusagen Däumchen zu drehen oder Netflix zu gucken, was jetzt auch nicht schlimm wäre. Aber wenn da einfach keine Freude in dir entsteht, dann ist das doch auch nichts. Und ich denke, dass die Art und Weise, wie du da rangehst und du auch ganz ehrlich, du hast es super gesagt, ähm, im Winter sind die Umstände anders. Im Sommer kann man deutlich mehr sparen. Ich glaube, das Allerwichtigste, damit du dich auch nachhaltig gut fühlst, ist eben auch der Punkt, dass du drauf achtest, ne? Dass du immer genug Geld da hast, damit du nie, äh, extrem kämpfen musst jetzt um Lebensmittel oder deine Miete et cetera, aber wenn du jetzt sagst, hey, äh, du kaufst sogar secondhand, ähm, für deine Klamotten oder du achtest da jetzt zum Beispiel drauf wahrscheinlich auch bei Lebensmittel gehe ich jetzt mal stark davon aus. Also ich glaube, ähm, ich weiß es nicht, wie's bei Lebensmittel bei dir aussieht, aber ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass du sehr bescheiden bist und eben auch deinen Einkauf gut planst. Wie ist das da?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. <chuckles> Also ich gucke schon, dass ich ähm, ich ich schaffe es auch irgendwie immer, äh, relativ günstig irgendwie einzukaufen und ich also, mir ist Essen schon sehr viel wert. Ich achte schon sehr drauf, was ich kaufe, aber ich weiß nicht. Ich finde, wenn man wenn man bisschen Gespür dafür hat und so Sachen im Angebot kauft und weiß, wo man halt was kriegt und so weiter. Ich weiß jetzt zum Beispiel, hier gibt's halt 'n Markt 'n Gemüsemarkt einmal die Woche. Das Gemüse ist so günstig und so gut und ich kaufe dann halt einmal für die Woche Gemüse. Das sind dann irgendwie 20 € für 4 Leute in meinem Haushalt. Ähm, und das reicht, weißt du? Das ist Gemüse für eine Woche und ich ernähre mich sehr Gemüse also ich ich glaube, ich gucke schon sehr darauf und ich habe auch, glaube ich, 'n Gespür dafür gefunden. Also, ja, ja, aber danke auf jeden Fall für die für die Rückmeldung, weil das ich weiß nicht, das tut einfach gut, weil ich ich habe eben das Gefühl, weißt du, manche Leute und ich will ja auch niemand, ähm, verurteilen. Aber ich habe das Gefühl, manche Leute geben halt auch super viel Geld für einfach Sachen aus, die ich persönlich jetzt nicht so wichtig finde. Ich will sie trotzdem nicht verurteilen, aber ich finde so was wie wie, also, soziales soz äh, sozialisieren in in unserer Gesellschaft, das ich ich ich finde halt, das ist was, das kann man auch irgendwie nur begrenzt einsparen, weil sonst wird man halt wirklich oder ich zumindest werde einfach traurig und einsam, weil wie du's gut angesprochen hast, für mich ist halt zu Hause versacken und Netflix gucken einfach keine Form der Freude. Deswegen, ich ich würde es halt wirklich so bezeichnen, dass ich das brauche und irgendwie auch dazu stehen. Aber das tut gut, das zu hören, dass es irgendwie auch für dich zum Beispiel Sinn macht, weil das macht's nicht für alle.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Das kann ich verstehen, also, dass das, äh, dich auch echt so beschäftigt hat. Aber ich möchte dich auf dem Weg auf jeden Fall ermunti also, ermuntern und, äh, ermutigen, vor allem, dass das, was du machst, dass das absolut in Ordnung ist und dass du dich wirklich nie schlecht fühlen solltest dafür, dass du Freude im Leben haben möchtest. Und wenn das dein Weg ist, Freude zu empfinden, äh, und eben auch guckst, dass das einfach in deinem Rahmen bleibt, in dem Budget, in dem du dich bewegst, dann ist daran absolut nichts falsch. Und, ja, wie gesagt, also, was auch den Nachhaltigkeitsreis angeht, also, grade was du auch erwähnst mit dem Secondhand, dass du guckst, dass du am Markt auch dein Gemüse kaufst. Ich glaube, du gehst sehr v gehst sehr, sehr viel mehr nach, als du vielleicht, äh, direkt im 1. Moment glaubst. Und, äh, ich finde, man könnte sich auf jeden Fall auch von dir 'ne Scheibe abschneiden. Also, ich meine, der Konsum heutzutage ist gigantisch, da gehen die Leute jeden Tag mal 'n neues T-Shirt kaufen. Und, äh, du dagegen bist da viel, viel mehr bewusster an dem Ganzen. Also, ich glaube, du bist da schon echt gut dabei.
Hm. Wow, vielen Dank fürs schön zu hören, das tut gut. <chuckles> Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war schön, darüber zu reden und für die für die guten Tipps.
Sehr gerne. Supergern, alles Gute.